Io, ehm, trovo, uhm, asfissiante e mi provoca anche, mhmm, diversi, uhm, stati, ehm, d'umore, molto, uhm, fastidiosi, insomma, cali di di motivazione, ehm, la monotonia, okay. Quindi, quando faccio sempre la stessa cosa, quando vivo sempre la stessa giornata, per un lungo periodo, inizio, appunto, a sentirmi con, ehm, un'autostima più bassa, demotivato e anche giù di morale, ecco, sostanzialmente. E quindi e non riesco neanche a a svolgere nel modo migliore anche le le mie attività o i miei impegni proprio per via di questa demotivazione. E, uhm, quindi quello che penso è che siano necessarie delle pause o dei cambi di scenario, okay? Perché comunque, sia il cambiamento, uhm, vivere esperienze nuove, ehm, osservare, studiare cose nuove è sempre, ehm, è sempre stato un insieme di cose che ehm, che mi sono mi sono piaciute o che comunque gradisco e che sarei contento facessero sempre parte della mia vita, però a volte non sai proprio cosa fare, no? Quindi, uhm, vorrei chiederti dei consigli, dei suggerimenti su come potrei, uhm, rompere di solito questa monotonia, e superare anche quelli che sono dei dei blocchi creativi o a volte e poter prendere queste sorte di pause, sostanzialmente.
Chiaro, mhmm, beh, innanzitutto, mhmm, purtroppo, descrivi una situazione abbastanza comune, no, nella frenesia moderna, nel nel a nel lavoro e in tutte queste cose, è è molto facile perdersi nella routine, nel fare sempre le stesse cose, nel sentirsi un po' smarriti. Ehm, se ti va, ti faccio qualche domanda per per capire un po' meglio il tuo il tuo caso, così poi riesco ad aiutarti, dandoti dei consigli un po' più mirati. Ehm, la prima cosa che che ti vorrei chiedere è: ehm, tu mi hai parlato di questa monotonia, ma questa monotonia deriva principalmente da dove? Cioè, deriva dal lavoro dove devi fare sempre le stesse cose, ti costringe a seguire sempre la stessa routine, oppure magari deriva dalla dalla tua vita di tutti i giorni, non so, tornare a casa, cucinare, ehm, dover badare, non so, a dei figli oppure dei genitori anziani, cioè, mhmm, qual è proprio la la cosa o le cose che ti impongono di stare sempre fermo nel fare le stesse cose, nel ripeterle continuamente?
Certo. Ma, guarda, in realtà, tutto quello che hai detto, cioè in particolar modo, uhm, sicuramente anche il dover fare le uhm, le stesse cose in ambito, per dire, lavorativo, ehm, quindi avere la stessa quotidianità, no, quindi svegliarsi e fare e sapere che la mattina bisogna fare questo, poi si pranza a quest'ora, poi devo fare, ehm, le stesse cose e la sera pure, stesso lavoro, vedere le stesse persone, stesse attività, insomma, ehm, tutto ciò che riguarda la giornata in sé per sé, okay. Anche se ogni tanto c'è qualche, ehm, evento particolare, non lo so, come se, ehm, so che questa settimana, venerdì c'ho, ehm, una cena particolare, piuttosto che, ehm, giovedì devo andare fuori città, okay, sì, però questi sono eventi fini a se stessi, no, che magari le faccio anche con le stesse persone, quindi, ehm, non è che vanno a rompere la la monotonia in sé per sé.
Chiaro, quindi sono casi circoscritti che non ti consentono di uscire dalla routine fino in fondo. Ehm, per, mhmm, diciamo, tentare di oltrepassare questa situazione, hai già provato dei cambi di scenario, non so, hai provato, ehm, a cambiare lavoro, a trasferirti, a cercare anche, ehm, cose più piccole, quindi tentare di integrare un qualcosa di nuovo, non so, fare una camminata, disegnare, cioè, ehm, magari anche qualche singolo hobby per svoltarti un po' di più la giornata?
Ma, in realtà, non n non ci ho pensato. Ho provato, sì, magari con dei nuovi hobby, però senza, ehm, particolari risultati perché, ehm, o li iniziavo e poi non li proseguivo o comunque non mi davano gli stimoli necessari a poterli, ehm, definire come dei veri e propri, ehm, cambiamenti o stravolgimenti della monotonia.
Chiaro, chiaro, quindi sempre cose episodiche, ma nulla di di continuativo. Ehm, tu di cosa senti di aver bisogno precisamente? Cioè, senti proprio di voler cambiare lavoro, voler cambiare vita, voler cambiare città, quindi voler proprio stravolgere completamente la tua vita oppure senti di aver semplicemente bisogno di quella mhmm, di quel cambiamento in più, di quella singola cosa in più? Cioè su che scala, ehm, vedi il tuo cambiamento?
Beh allora, in realtà credo proprio <sucks teeth> ehm, nel bis nel bisogno di di cambiare proprio aria, effettivamente ora che mi ci fai pensare. Nel senso che, ehm, io farei volentieri, ehm, un'esperienza fuori, che può es può essere fuori città, come fuori regione, come altrettanto fuori nazione. Solo che, allora, iniziare proprio una nuova vita da 0 e prenderla come costante, nel senso che io vado, mi trasferisco in Germania e vivo lì, mi provoca del dei timori, okay, delle preoccupazioni perché pot è un rischio grosso, no, potrei trovarmi male, poi comunque, potrebbe crearsi una monotonia anche lì. Ehm, però u anche fare se possibile, un'esperienza, pure di 1 mese, per dire, vado fuori, faccio quest'esperienza, se poi mi piace resto, se no, dopo 1 mese torno eh quello sarebbe ottimale però, è un po' difficile, capito, cioè cosa vai a fare 1 mese? Ehm, è dispendioso, è difficile trovare lavoro solamente per 1 mese per campare, e insomma sarebbe ideale, ma anche lo scenario più difficile.
Per Allora, guarda, in realtà ehm, uhm diciamo, mhmm, magari ti faccio un altro paio di domande, cioè, ehm, tu hai un lavoro che ti consentirebbe magari di prenderti una pausa di, mhmm, 1 mesetto, 2, per poi riassumerti? Comunque hai un po' di soldi da parte, hai un minimo di indipendenza economica nel breve termine oppure no?
Allora, uhm, qualche risparmio da parte ce l'ho che mi permetterebbe di, ehm, spostarmi eventualmente. Però, uhm, per quanto riguarda il lavoro quello no, cioè no non mi darebbero mai, uhm, un un po' di pau cioè 1 mese o 2 mesi di pausa per poi, ehm, ehm, riassumermi. E, quindi, ehm, ecco, questo è più u difficile, ehm, se non se non impossibile. O lascio il lavoro oppure tengo il lavoro e non mi sposto.
Chiaro, chiaro. E per te lasciare questo lavoro sarebbe problematico, cioè, mhmm, avresti paura di farlo oppure comunque ti ti sta mhmm, non ti sta piacendo continuare con questo lavoro e, quindi, da un certo punto di vista, sarebbe quasi una liberazione?
Mhmm, no. Sì, sarebbe una liberazione perché si tratta comunque di, mhmm, un lavoro nella ristorazione, okay, ehm, nulla contro questo settore, però io l'ho fatto per tanto tempo e l'ho fatto per mantenermi, ehm, durante gli studi, per, ehm, insomma arrivare a fine mese, però non è il lavoro della vita mia, okay. Ho fatto gli studi per andare, ehm, in un altro settore ovviamente. Quindi vuoi o non vuoi comunque questo lavoro, ehm, anche se non parto a breve l lo lascio a prescindere.
Mh. Chiaro. Ottimo, beh allora, mhmm, vista la tua situazione mi sentirei di consigliarti un servizio che si chiama Workaway, è praticamente questo sito web dove tu ti puoi interfacciare con datori di lavoro da praticamente a tutto il mondo, e la cosa bella di questo Workaway è che ti può mettere in contatto anche con persone che magari ti pagherebbero con vitto e alloggio, quindi magari non avresti tanti costi nel nell'alloggiare altrove, e spesso, mhmm, si tratta di datori di lavoro nei campi più disparati, può essere per esempio la stessa ristorazione in cui hai già esperienza, quindi sicuramente ti potrebbe ti potrebbero assumere più facilmente, anche se mi hai detto che non è un campo che ti piace particolarmente, ma puoi veramente trovare da la persona che ti chiede: "Aiutami con la mia agricoltura nel mio paesino di campagna" oppure "Aiutami a fare questo murales a cui tengo tanto". Quindi, ehm, su questo sito web puoi tro puoi interfacciarti con persone da praticamente s tutto il mondo, trovarne magari uno che, mhmm, <clicks tongue> ti può sostenere tramite un alloggio, tramite appunto vitto e alloggio, e farti un mese, un mese in qualsiasi posto del mondo che vuoi, per per capire un po' che direzione voler dare alla tua vita, per fare un'esperienza alternativa, semplicemente per evadere un po' dalla routine, secondo me potrebbe essere un'esperienza interessante da fare.
<chuckles> Mi hai dato uno spunto interessantissimo. Ma infatti allora, ehm, le dinamiche le ho penso di averle comprese, no. Quindi sia il lavoro che posso fare, e poi è molto chiaro in realtà, chiaro e logico il fatto che posso avere a disposizione vitto e alloggio e b già basta e avanza, perché per fare un'esperienza di un mese io non è che vado a insomma, a cercare soldi, no. Vado proprio per fare un'esperienza. Poi se mi piace il posto, se entro a far parte di una rete sociale poi eventualmente potrei trasferirmi lì e cercare lavoro vero e proprio, no. Però ecco, g mi daresti giusto qualche altr un altro paio di informazioni: cioè, questo è un sito che posso visionare che si chiama Workaway e e lì trovo tutte le indicazioni, ehm, è cioè c'hai disponibilità, c'è richiesta? Ehm, perché non lo conosco.
Mh-mh. Certo. Esatto. Sì, sì, sì, sì. Allora sì, esattamente, è un sito web che puoi cercare da qualsiasi dispositivo e, ehm, per l'appunto è un sito web che ti mette in comunicazione con datori di lavoro da tutto il mondo, c'ha un una sorta di motore di ricerca, un po' come Google in cui tu puoi mettere, che ne so Australia, Giappone, oppure proprio per città, puoi cercare sia per città, sia per luoghi, sia per lavori, quindi puo d puoi cercare proprio il tipo di lavoro che vuoi fare, magari ti fa vedere offerte da diverse parti del mondo e, ehm, per un piccolissimo costo mensile ti dà la possibilità di scrivere ai datori di lavoro con cui poi puoi chattare, puoi ehm chiedergli delucidazioni su come fare tutto, poi chiaramente, ehm, l'an l'arrivare lì, l'aereo e tutte le i vari, mhmm, giri del caso sono a spese tue, però chiaramente, uhm, avere vitto e alloggio pagati può può essere molto buono per per risparmiare il più possibile.
Sì, sì, assolutamente, guarda era proprio il consiglio che stavo cercando sai. Ehm, infatti ti sono molto grato, e penso che mi hai dato uno spunto interessantissimo. Quindi grazie mille, e sia per avermi ascoltato e sia per avermi dato questa questo suggerimento prezioso.
<chuckles> Di nulla, guarda sono sono contentissimo che ti sia stato d'aiuto, poi fammi sapere come va. <chuckles> Grazie a te.